Kısa mesajlarda mizahı nasıl kullanırsın, ne zaman kaçınıyorsun, anlatabilir misin?
Eee, tabii, genellikle ben <chuckles> emoji ya da böyle hareketli animasyonları olan, eee, GIF'leri kullanmayı çok seviyorum. Yanlış anlaşmaları engellemek için. Öyle. Hı hı.
Hımm. Evet. Anladım. Peki, böyle yazılarda, özellikle mesajlarda ses tonu yok, mimik yok, jest yok, yani, emojilerle do yeterince aktarabildiğini düşünüyor musun? Bunun en zor tarafı ne acaba?
Hı hı. Ya, evet, aslında meza mesajlaşırken, eee, cidden, eee, yanlış anlaşılmalar meydana geliyor. Çünkü, eee, tonlama veya, eee, isse verilmek istenilen mesaj tam, ııı, karşıya aktarılamayabiliyor o yüzden mesela noktalama işaretlerini de ben çok kullanıyorum. Mesela soru sormak istersen, eee, mutlaka bir soru işareti koyuyorum. Çünkü o yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor.
Ha ha. Evet. Hımm. Evet. Doğru söylüyorsun, gerçekten bir mesajlar yanlış anlaşabiliyor. Eee, peki, yanlış anlaşılma korkusu da mizahı öldürüyor mu acaba? Çünkü o an belki bir espri yapmak istiyorsun ama, "Ya, yanlış anlaşılırsa?" diye espri yapmaktan geri durduğun da oluyor mu? Ya da kendine şey mi diyorsun, "Ya ben artık bu konuda çok yaratıcı hâle geldim." diye?
Hıh. Ya, o yüzden evet. Iıı, ben bazen, ııı, sarkastik yol da işte böyle bayağı alaycı bir, ııı, şey de kullanabiliyorum, bir dil kullanmayı da seviyorum. Tabii, işte, ııı, alaycı bir dil, ııı, herkese aynı şekilde geçmeyebiliyor. O yüzden mutlaka sonuna böyle bir, eee, gülücük veya, işte, böyle, eee, kahkahalı kahkaha şeklinde böyle bir, ııı, şey var, e emoji var. Onu kullanıyorum. Iıı, o şekilde oluyor genellikle.
Hı hı. Hı hı. Ay, evet. Hı hı. Evet. Ne güzel. Ne güzel kendini artık sen net anlatmanın yolunu bulmuşsun. Belli ki bunu da oturtmuşsun, eee, gayet güzel görünüyor. Peki, merak ettim hiç böyle yanlış anlaşıldığın bir mesajın da oldu mu? Eee, olduysa ne yaptın? Geri çevirebildin mi durumu?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya evet, ııı, ne olmuştu? Iıı, ya kontrol etmekle ilgili bir, ııı, bir şey vardı, ııı, sohbet vardı.
Hı hı.
Iıı, daha sonra şöyle oldu, işte, eee, iş grubunda, ııı, bir, eee, sohbet dönüyordu. Daha sonra ben de şey dedim, işte, eee, "Ben her şeyi kontrol edebilirim. Hatta yöneticimi bile." <chuckles> Tabii ben de yöneticimin olduğunu unutmuşum tamamen ve orada bir şey de emoji de kullanmadım veya, hani, böyle, bir sonuna, işte, kahkaha a atan veya, işte, böyle, komik bir şekilde kullanmadım. E, yöneticim de gördü bu mesajı ve böyle soru işareti koydu, ne demek istiyorsun falan diye. E
Tamam. Hıı. Evet. Hadi bakalım. Evet, bir şey Eee, yani? <chuckles> Eee, yani, ne nasıl çevirdin çok merak ettim ne yaptın? Çünkü yöneticiye biraz ayıp olmuş sanki burada.
Evet. Ya o da dedi ki Ben de şey dedim işte, "Ya, şaka yapmıştım, hani şaka, ııı, bir yol kullanmıştım." Daha sonra hemen böyle bir, eee, şey kullandım. Eee, GIF kullandım işte, böyle happy eee, böyle hiç mutlu bir, eee, yüzü olan, eee, bir şeyden, eee, çizgi filmden böyle bir karakterin, eee, animasyonunu kullandım.
Ha ha. Ha ha. Ha. Yeterli oldu mu? Toparladı mı durumu senin kullandığın o hareketli animasyon?
Ya evet, yanlış anlaşıldığı için ben direkt dü bir düzeltme mesajı atmak istedim yöneticime. Hani, eee, hani, şey dedim sadece "Ya şaka yapmıştım, hani, umarım yanlış anlamamışsındır." diye hemen, eee, toparlamak istedim. Eee, empatik bir, eee, yolu seçerek bu şekil ilerledi ve yöneti Evet.
Hı hı. Evet. Ha ha. Ay! Ne güzel. Bunu duyduğuma sevindim gerçekten. Çünkü evet, yanlış anlaşılma korkusuyla zaten, ııı, insanlar yazmaya çekiniyor, bir de yanlış anlaşılmışsın, en azından toparlayabilmişsin. Ya, merak ettim, senin çevrendekiler senin mizah anlayışını nasıl tanımlarlar? Böyle ironiler mi yaparsın, kelime oyunları mı yaparsın ya da absürt bir mizahın mı vardır, nasıl tanımlarlar seni?
Evet. Hı hı. Evet. Ben kelime oyunu yapmayı çok severim. <chuckles> Evet, yani en son, eee, yaptığım bir şaka, eee, şeydi, hani, böyle insanlar anla an anlayamamıştı ilk başta. Daha sonra al ııı, anladılar ama kelimelerle oynamayı severim genellikle.
Hımm. Hı hı. Evet. Evet, çok güzel.
Ve alaycı bir yolla tabii ki. <chuckles>
Imm. Evet, evet. Az önce de söylemiştin alaycılığı tercih ediyorum diye. <sniffs> Peki e, şimdi her insan da, ımm, şaka kaldıramayabiliyor. Eee, k herkesin çünkü mizah anlayışı aynı değil. Sen, ooo, karşındaki kişiye göre dilini ayarlıyor musun ya da karşındaki, "Ya, şimdi ben bu şakayı yapacağım ama bu kişi bu espriyi de çok kaldırmaz." Bu çizgiyi nasıl fark ediyorsun?
Hı hı. Evet. Evet. Maalesef. Hı hı. Ya, kısa mesajlarda bu yanlış anlaşılmalar çok, eee, olabiliyor maalesef. Eee, çünkü, işte, karşı tarafın mizah, eee, anlayışını, mizah zevkini bilmediğimiz için. O yüzden de ben, eee, genel olarak ilk önce karşımdaki kişinin, eee, espri düzeyini tartmayı tercih ediyorum. Hani, ilk önce bir bakıyorum, ııı, ayarlıyorum. Bir, iii, tonumu, eee, yani, uygun bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum ilk başta. Eğer, eee, cidden esprilerimi kaldıracak düzeyde biriyse <chuckles> ona göre bir şekilde dil kullanmaya çalışıyorum diyebilirim.
Ha ha. Doğru. Hımm. Hı hı. Evet. <chuckles> Ne güzel, karşındaki insanı önce böyle hafiften bir ölçüp biçip ona göre davranman aslında bu, <sniffs> eee, belki de bir nebze iletişim becerisi bile denebilir. Çünkü kimse karşısındakiyle hemen böyle bir anda köprüleri yıkmak istemez, ola ki espriyi çok kaldıracak biri değilse belki böyle bir adım geri duruyorsundur. Yok, a anlayacak biriyse. Çünkü mizah da iletişimi güçlendiriyor sanki insanlar arasında bir yandan, o şekilde devam edersin. <sniffs> Eee, şöyle bir genel yargı da var hani "Zeki insanlar şaka yapabilir, zeki insanlar espri yapabilir." diye. Sen de böyle sana bir mesaj geldiğinde o mesajdaki mizah üzerinden karşındakinin karakter tahlilini de yapıyor musun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. E, yani. Hı hı. Hı hı. Ya, evet yapabiliyorum, eee, yani, bu ıy değere de aslında katılıyorum. Çünkü gerçekten zeki insanlar, eee, güzel şakalar yapar ki, eee, biraz mütevazı, ııı, olmak istemiştim ama, eee, cidden mesela yaptığım şakalar çok komik algılanabiliyor ve, hani, genellikle, işte, arkadaş gruplarında veya, işte, eee, WhatsApp, eee, yazışmalarımızda genellikle şakalarım, eee, cidden, eee, komik olarak, eee, değerlendiriliyor, eee Evet, eee, ama
Hı hı. Öyle mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Ne güzel. O zaman dur, hemen yeri gelmişken sorayım. Sence Cem Yılmaz gibi kişiler zeki kişiler mi?
Eee, bence evet, komedyenler, eee, zeki olduklarını düşünüyorum ki, eee, birçok, eee, kişiyi aynı anda güldürebilmek büyük bir yetenek ve büyük bir sanat bence.
Hı hı. Evet. Doğru. Şu da var, şimdi bu özellikle komedi ustaları, komedyenler, eee, sanırım çok güzel bir analiz, tahlil yeteneği gerekiyor. Aslında herkesin her zaman yaşadığı şeyleri anlatıyorlar, çok da uç olaylar değil ama onları ne kadar farklı bir bakış açısıyla görüp anlatabilmek, bu da bir yetenek istiyor. Dediğin gibi çoğu insan, eee, bu, eee, komedyenlerin güzel espri yeteneği olanların da zeki olduğunu düşünüyor ki hani o tahlili yapıp herkesin fark ettiği ama farklı bir şekilde dile döküp, eee, anlatmasını herkes de beceremez, gerçekten de belli bir zekâ gerektiriyor.
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Evet. Çok doğru. Ya, evet. Yani, eee, bu, eee, kişilerin veya, ııı, bulunduğu ortamın espri düzeyini anlamak, biçmek ve ona göre bir uygun bir dil kullanmak, hani, eee, alaycı bir yolla espri yapmak cidden büyük bir sanat. Eee, belki ileride veya, <chuckles> eee, ek iş olarak bunu yapmayı düşünebilirdim. <chuckles>
Ha ha. Evet. Haklısın. A! Ne kadar güzel. Belli ki keyif de alıyorsun, yani, insanın keyif aldığı işi yapması kadar güzel bir şey de yoktur diye düşünüyorum. Eee, başarılar diliyorum, yolun açık olsun. Umarım yaparsın bir gün. <sniffs> Peki, şey de oluyor mu, eee, yani, anladım, esprili bir insansın, hani biraz hafif alaycı konuşmayı da seviyorsun, böyle arkadaş çevrende sana alışmıştır da "Ya, artık burada da bir şaka yapmasam gerçekten daha iyi olurdu." dediğin durum da yaşadın mı?
Evet. Evet. E, umarım. İnşallah, bakalım. Hı hı. Evet. Ha ha. Ya evet, eee, ya mesela çok, ııı, üst düzey yöneticinin olduğu bir toplantıda, eee, bir kere, yani, iii, çok dürüstçe bir cevap vermiştim. Belki, eee, onun da, eee, etkisi olabilir, yani, çünkü dürüst bir insanım, eee, yani, içimde kalmıyor maalesef. Mutlaka çıkması gerekiyor onun. Eee, o yüzden, eee, böyle bir i o ortam bir ilk önce bir bir, iii, duruldu, gerildi, hani "Ne oluyoruz?" diye. Daha sonra tabii, eee, beni i iyi tanıyan bir yö yöneticim araya girerek işte durumu hemen toparlamaya çalıştı. Eee, ama evet, eee, belki yerine göre şaka yapmak ve dil kullanmak da çok önemli. Özellikle mesajlarda aynı şekilde.
Ha ha. A! Ha ha. Evet. Gerildi. <chuckles> Ha ha. Ha. Evet. Evet. Haklısın, böyle ortam, iş ortamı olabilir, okul ortamı olabilir ya da profesyonel bir ortam olabilir. <sniffs> Gerçekten bazen mizaha biraz sınır koymak gerekebiliyor. Özellikle de hani, eee, senin gibi dürüst insanların belki de, eee, çok düşünceni söylemek istiyorsan şey mi yapsan acaba, biraz daha şakaya mı vurdursan o dürüstlüğü pat diye söylemek yerine, eee, işe yarar mıydı dersin?
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet, çok doğru. Evet, eee, şakayla karışık bir dil, iii, kullanarak bunu belirtseydim belki, eee, ortam daha yumuşayabilirdi ama, eee, olan oldu. Artık zaten zamanı da geri alamayabiliriz. İşte, deneyim olarak <scoffs> düşündüm ve, aaa, artık, eee, böyle, profesyonel ortamlarda da, eee, duruma göre veya ortamına göre bir dil kullanmayı seçiyorum.
Hı hı. Doğru. <chuckles> Hı hı. Evet, evet. Eee, peki, şunu da sormak istiyorum. Sen mizahı, espriyi, bu şakalaşma yöntemini bağ kurma aracı olarak da kullanır mısın? Yani, mesela bir sen de baktın, ortam çok gergin, belki arkadaş ortamındasın, ortam hafiften gerilmeye başlıyor. Hani, "Ben şu ortamı biraz yumuşatayım, bir bağlar kopacak gibi o bağları ben azıcık sakinleştireyim, sağlamlaştırayım." diye, eee, mizah kullandığın oluyor mu?
Ha ha. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Aslında mizah da bence, eee, bir bağ kurma yeteneği veya çünkü, eee, karşındaki kişinin, eee, ortak zevkini anlayabildiğin ve, hani, bir kişiyi güldürmek de aslında, ııı, çok güzel bir, eee, onore edilebilecek bir, eee, durum. Eee, o yüzden, eee, bir ortak bir bağ kurmak için de, bir anlamlı bir bağ kurmak için de mesela ben genellikle kullanıyorum. Hem böyle ciddi ortamlarda, eee, durumu toparlamak için hem, eee, şakayla karışık ortamı birazcık da neşelendirmek için mizah mutlaka kullanıyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Ne kadar güzel. Eee, senin arkadaşların da şanslı insanlar olduğunu düşünüyorum ayrıca. Eee, peki, <sniffs> sen de şey oldu mu, ya, eee, aslında bir ciddi bir şey söylemek istiyorsun, yani, aslında bir ifadelerin, düşüncelerini ifade etmek istiyorsun ama güzel bir şekilde söylersen yanlış anlaşılacak. Ya, ben bunu espriyle karışık istediğimi söyleyeyim, ben şu an, eee, diye, eee, kullandığında oluyor mu böyle?
Teşekkür ederim. Hı hı. Evet. Ya, aslında beni gerçekten iyi tanıyan arkadaşlarım hemen kolayca anlayabiliyor, <chuckles> böyle durumları. Eee, ama tabii, eee, eee, çok iyi tanımadığım veya, ııı, o kadar sıcak bir, eee, iletişimim olmadığı veya birbirimizi çok iyi anlay anlamadığımız veya tanışmadığımız kişilerle, eee, durum biraz daha farklı olabiliyor. Eee, yanlış anlaşılma, eee, durumu olduğunda da ben genellikle düzeltme, eee, yönelimine geçiyorum direkt ve, eee, iş mesajlarda veya bir, eee, canlı bir ortamda, eee, direkt, eee, belirtmek istediğim mesajı veya, ııı, bağlamı di açıkça hemen söylüyorum.
Hıı. Evet. He he. Hıı. Evet. Evet. Evet, evet. Yani, burada yine iletişimin öneminden bahsediyorsun. Evet olabilir, insanlar yanlış anlaşılabilir. Aslında onu kastetmemişsindir, farklı bir şekilde algılanmıştır. Ne güzel söylüyorsun, "hemen ben onunla iletişime geçmeyi denerim. O, eee, sıkıntılı olan durumu çözmeye çalışırım, kendimi anlatmaya çalışırım" diye. Eee, bu yaptığın çok güzel. Peki, şunu da sormak istiyorum, ya, "aslında yüz yüze olsaydık bu şakayı yapamazdım ama mesajda çok daha rahat gidiyor" dediğin şakalar da var mı?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Hı hı. Hı hı. Ya, evet. Ya, b çünkü, ııı, aaa, ilk i konuştuğumuz zamanlarda da belirttiğim gibi, hani, bu GIF'leri veya, işte, emojileri kullanmayı çok seviyorum. Eee, ya, mesela bir film izledim arkadaşımla. O mesela genellikle komik olur veya, işte, iii, şey de olsa, dram filmi de olsa ben mutlaka onunla bir alay etme durumum olabi oluyor. Onun için, böyle, film izledikten sonra mutlaka, böyle, arkadaşımla, eee, filmi, eee, kritize etmeyi, eee, bakmayı, eleştirmeyi çok severim. Eee, genellikle, işte, onları da, eee, emojilerle veya, işte, GIF'lerle, eee, hemen, eee, durumu, böyle, komik bir şekilde, alaycı bir şekilde, eee, mesajlaşarak, eee, belirtiyorum.
He he. Hı hı. Evet. He. Hı hı. He he. Evet. A, ne güzel, ne güzel. Bu şekilde çözmen çok güzel gerçekten. Peki, şimdi, yine Türk toplumuna bakılınca, eee, aslında Türk toplumuna değil de, Türk komedyenlere bakınca sanki çoğunluk erkek gibi duruyor. Hatta bayan komedyenler de var, eee, ama bu kadın komedyenler, iii, kendileri bu konu üzerine daha çok espri yapıyorlar. İşte, biz erkek işi yapıyor gibi algılanıyoruz falan diye. Senin bu konuyla ilgili düşüncelerin, gözlemlerin neler? Yani, mizah erkek işi ya da kadın işi gibi algılanmasıyla ilgili gözlemlerin var mı?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, açıkçası mizah, ııı, mizahın bir cinsiyeti yok, eee, bence. Çünkü, eee, benim en yakın arkadaşım mesela bir, eee, kız arkadaşım var, ııı, ve i mizah seviyemiz o kadar birbirine yakın ki ve, hani, iii, onun esprilerini çok iyi anlıyorum. Iıı, o da benim esprilerimi çok iyi anlıyor. Yani, bu bağlamda, eee, mizahın cinsiyeti yok gerçekten. Hani, mizah erkek işi değil kesinlikle.
He he. Hı hı. Ne güzel. He he. Haklısın ve de kısa mesajlarda mizah, böyle, yüzeyde ne kadar eğlence gibi görünse de, seni dinlediğimde anlıyorum ki; işin içinde iletişimdeki niyet, sınırlar, samimiyet, eee, bu şekilde birçok derin katmanları da varmış. Teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti, eee, açık yürekli paylaşımların için.
Kesinlikle. Çok önemli. Hı hı. Ne demek, benim için de çok keyifli bir sohbetti. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak.
Görüşmek üzere.